Nah, Kak. Kalau misalkan dalam berkarier nih, kan banyak ya, supaya karier itu bisa melesat lebih tinggi lagi, atau bahkan bisa mendapatkan gaji yang sesuai, gitu, Kak. Nah, untuk mendapatkan hal itu, pastinya ada mentor dong, yang memang berpengaruh buat kita. Nah, kalau buat Kakaknya nih, siapa sih, mentor yang paling berpengaruh dalam karier dan kenapa?
Oke, sebenarnya kalau soal mentor ini, eee, kalau buat aku secara personal ya, bukan mentor yang artinya, ada kesepakatan ya, aku sebagai mentee, eee, dan beliau sebagai mentornya gitu, tapi lebih ke, e ngalir aja, gitu aja, eee, dari hubungan kita, eee, selama itu, eee, dalam artian positif ya. Jadi ada satu transfer knowledge, atau pengetahuan, atau skill, yang dilakukan, eee, dari orang yang mungkin, dari aku nganggepnya, eee, beliau ini sebagai mentor ke aku sendiri gitu. Nah, eee, sebenarnya enggak cuman 1 nama sih, ada beberapa yang mungkin bisa akumulasikan dari perjalanan karierku, eee, dan 2 di antaranya itu, dari atasanku sih. Yang pertama itu, ini lumayan lumayan aneh dan complicated ya, karena, secara perlakuan dia itu enggak terlalu memperlakukan karyawannya dengan baik, tapi secara ilmu itu, oke banget nih, buat dipelajarin, gitu.
Mhm. Ah. Mmm, iya iya. Mhm mhm. Mhm, iya iya. Oh, iya. Oke. Mmm, oke oke, berarti bagi Kakaknya sendiri, mentor itu dalam artian bukan secara implisit, ya, Kak, melainkan secara eksplisit, gitu. Jadi, bagi orang-orang yang memang, eee, memberikan keilmuannya atau bahkan membimbing, untuk Kakak yang lebih baik lagi, itu bisa dianggap mentor ya. Walaupun secara gak langsung bukan, bukan mentor. Iya, nah, buat Kakaknya nih, boleh ceritakan momen konkret nih, Kak, atau satu kejadian spesifik, ketika dia itu membantu Kakak, atau apa sih yang dia katakan, atau lakukan?
Betul, kalau buat aku ya, kayak gitu. Oke, eee, ini momen konkretnya, mungkin aku ceritain dari mentorku yang aku anggap mentor, yang pertama aku sebutin ya, yang aku ngerasa complicated. Eee, sebenarnya secara sifat sebagai atasan, sebagai pimpinan itu, dia enggak terlalu baik, artinya, eee, enggak ngasih, eee, apa ya, treatment ke karyawannya itu, eee, sebagaimana seorang sep eee, pemimpin seharusnya, gitu. Artinya, dari dari pengalamanku sih sering aja, eee, atas aku ini micromanage, gitu ya. Artinya enggak terlalu percaya dengan, apa, hasil pekerjaan karyawannya, termasuk juga, eee, percaya dengan kemampuan karyawannya, di situ kan, berarti membatasi ruang berkembang si karyawan ya. Itu sisi buruknya, tapi sisi baiknya, eee, dia itu kalau soal, eee, pekerjaan, eee, bener-bener bisa ngasih, eee, contoh yang bisa membuat si karyawannya itu bisa lebih baik sih. Eee, sebagai contoh dulu, eee, ini pekerjaanku, eee, sama mentorku yang ini tuh, soal riset ya. Riset yang turun ke lapangan dulu, eee, beli beliau ini sebenarnya secara domisili, eee, dia aslinya orang Indonesia, eee, cuma sudah menetap di Queensland, Australia sama, eee, sama suaminya, gitu ya. Jadi, eee, sebagian besar, hubungan kerja antara aku dan pimpinanku ini remote, tapi, kayak misalkan setiap bulan sekali, eee, beliau tuh, ada mengunjungi kantor, gitu ya, eee, untuk bertemu karyawan, eee, dan bawahannya. <tsk> Eee, ada satu momen, di mana, eee, aku dan beberapa rekan kerjaku saat itu tuh, harus, mengambil data untuk orang di sekitar kantor. Itu sebenarnya harusnya lebih gampang ya, karena dari lokasi dekat. Tapi ternyata dari segi, eee, apa ya, dari segi, <tsk> dari segi, eksekusinya itu kurang kurang kurang oke tuh, karena dari pertanyaannya, ternyata aku dan rekan-rekanku, terlalu kaku nih, yang ngebuat, orang-orang di sekitar itu, tuh, enggak mau ngasih informasi yang dibutuhkan untuk kebutuhan riset ini, nih. Nah, di situ, akhirnya, eee, atasanku ini orang yang, eee, sebenarnya secara posisi, l eee, jauh lebih tinggi ya, sampe bener-bener mau turun ke jalan, terus mempraktikkan, "Oh, gini loh, caranya loh." Jadi, eee, untuk nanya itu sebisa mungkin dibikin kayak, nanya, eee, sedang ngobrol sama temen tuh, bukan kamu pegang teks, kayak lagi, apa ya, menginterogasi seseorang, itu jatuhnya malah bikin panik orangnya. "Oh, ternyata ternyata kayak gitu ya." Itu salah satu contoh konkret yang bisa aku ambil, dan itu aku terapin sampai sekarang ya, karena bidang, eee, pekerjaanku sampai sekarang masih sama kayak yang dulu. Itu salah satu contoh konkretnya sih, Kak.
Mhm. Oh, gitu. Oke. Ah, seperti itu. Oke. Iya, betul. Oh, begitu. Mhm. Ah, iya iya. Ah, iya iya, kalau saya, eee, dengarkan ya, berarti dari segi atasan Kakak ini tuh, bener-bener luar biasa ya, Kak. Walaupun dari segi sikap ini tuh, mungkin bisa dibilang cuek, ataupun misalkan ada dari segi emosionalnya sesaat. Tapi, kalau misalkan dari segi pekerjaan, urusannya udah beda lagi yah, lebih ke profesionalitas, dan bahkan, eee, dari segi atasan ini tuh, nggak sungkan-sungkan untuk turun membantu Kakaknya ya, supaya bisa membereskan masalah kerjaan atau proyek, lebih bagus lagi. Wah, ini bener-bener jadi atasan yang ideal sih, Kak, menurut saya. Nah, ya, buat Kakaknya nih, apa sih pelajaran paling berharga gitu, yang Kakak dapat dari atasan tersebut, dan yang sampai sekarang yang masih Kakak pakai itu, dalam keputusan karier itu apa, Kak?
Bener. Betul. Oke. Oke yang pertama itu pelajaran soal sisi negatif dari beliau ya, eee, artinya pengalaman kurang enak yang aku dapatkan, eee, soal micromanage eee dan membatasi ruang tumbuh, eee, bawahan dia, dia sebagai atasan kayak gitu, itu jadi refleksi buat aku sih, eee, artinya kalaupun nanti aku ada kesempatan untuk bekerja, eee, dan berhubungan kerja dengan orang lain, meskipun itu bukan bawahanku, sebelum kita setara, sebisa mungkin kalau kolaborasi kerja, aku nggak akan micromanage sih karena itu akan membatasi ruang, eee, bertumbuh dari orang yang bekerja sama aku, gitu ya. Aku akan lebih, eee, memilih untuk kolaborasi yang lebih apa ya, eee, lebih aktif dan lebih saling ngasih feedback sih, eee, bukan, eee, bukan satu jalur gitu ya. Artinya dari aku nggak menutup, eee, diri untuk dikasih kritik, eee, dan aku juga akan dengan senang hati ngasih kritik, eee, ini artinya kritik yang membangun, ngasih kritik ke, eee, rekan kerjaku gitu, itu hal hal kayak gitu tuh membangun, eee, ketika ada di lingkungan kerja sih. Sama sama beberapa hal soal, eee, apa ya, pengetahuan dan skill praktis terkait, eee, pekerjaanku sih sebagai periset ini nih, eee, itu aku banyak banget ngambil, eee, apa ya, pengetahuan dari atasanku yang itu. Itu dari sisi baiknya ya.
Mhm? Iya. Oh iya iya. Mhm, mhm. Oke. Mmm, iya iya menarik sih Kak, jadi bahwasanya dari sisi negatif dari atasan tersebut benar-benar bisa dijadikan pelajaran yang berharga ya, bagi Kakak itu sendiri. Kalau misalkan nih atasan sebelumnya itu tidak memberi ruang gerak yang bebas, atau tidak memberi eksplorasi yang lebih jauh lagi untuk bertumbuh, untuk berkembang, nah kalau Kakak mungkin gak bakalan seperti itu. Kalau misalkan, eee, pengen berkolaborasi dengan teman atau bahkan Kakak udah menjadi atasan misalkan. Nah bi bisa aja Kakak mungkin, eee, benar-benar berbanding terbalik dengan atasan yang sudah ada, jadi lebih memilih untuk, eee, memberikan eksplorasi secara menyeluruh, memberikan kepercayaan mungkin ya, ataupun, memberikan ruang bertumbuh. Wah itu benar-benar bagus sih Kak, pelajarannya. Nah buat, eee, Kakak sendiri nih, biasanya kalau soal hubungan dari segi mentoring itu berjalan bagusnya tuh kayak gimana sih Kak? Apakah harus dengan formal atau seperti program, atau sudah terjadwal, atau lebih santai, atau sesekali, gimana tuh Kak?
Betul. Eee, kalau menurutku kalau bisa dua-duanya, itu akan lebih baik ya. Ini aku ada satu satu lagi, 1 mentorku, ini juga atasanku ya, tapi di pekerjaan yang berbeda. Kalau yang ini versi yang lebih baiknya. Versi yang lebih baiknya artinya, eee, secara perlakuannya sebagai atas ke ke aku sebagai bawahannya, eee, itu benar-benar, eee, sangat berbeda ya dari sebelumnya. Dia benar-benar nganggep aku tuh kayak rekan kerja, eee, jadi tanpa batasan atasan dan bawahan, eee, tapi di satu sisi juga, eee, beliau sangat bisa diandalkan nih. Artinya ketika ada masalah, ketika ada ketidaktahuan dari aku, eee, aku bisa langsung nanya ke beliau dan, dia akan dengan sangat, eee, senang hati membantu soal itu tuh. Nah biasanya, eee, kalau, eee, soal gimana lebih baiknya, menurutku kalau bisa jalan secara formal, artinya dalam kantor, eee, transfer ilmu, transfer pengetahuan dari yang lebih tahu ke yang, eee, kurang tahu terjadi, eee, di lingkungan kantor dan dari agenda yang formal kayak meeting, eee, mingguan atau ming eee, meeting 2 mingguan, eee, itu akan sangat baik ya. Dulu aku di kantorku sama atasku nih yang baik ini juga mengadakan itu sih, jadi kayak kita saling evaluasi, eee, case study, eee, tentang misalkan kesulitan dari salah satu teman, jadi pembelajaran untuk semua orang yang ada di divisi itu tuh. Tapi begitu juga dengan, eee, di luar lingkungan kantor ya, eee, artinya, eee, belajar itu kan, eee, nggak harus di suatu tempat tadi ya, dan di momen kapan pun tuh bisa, eee, belajar gitu ya, eee, biasanya juga aku manfaatkan, eee, kesempatan untuk nanya-nanya nih ke temen yang satu profesi, itu kan berarti terjadinya di luar ruangan ya, yang sifatnya informal, bisa kayak pas waktu ngopi, ngajak ngopi, meskipun ada canda tawanya, tapi kadang aku sisipin, eee, soal pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saling membangun ya, satu sama lain dalam pekerjaan satu profesi itu.
Oke. Ah, iya. Mmm, gitu. Wah. Mhm. Heeh, iya iya. Iya, mhm mhm. Heeh. Betul. Oke. Ah, iya iya, berarti dari Kakak sendiri tuh ada mentor yang lain ya, yang ternyata dari segi sikap itu mungkin lebih baik ya, dari mentor yang satunya, dan bahwasanya Kakak bisa lebih menerima, mentor yang ini tuh dari segi, eee, perhatiannya dari segi kesetaraan pekerjaannya, jadi dia tuh enggak memandang bahwa Kakak itu merupakan bawahan, tapi ya lebih ke rekan kerja. Wah itu benar-benar lebih bagus sih Kak. Bisa lebih ke meman memanusiakan manusia ke di lingkungan pekerjaan. Iya. Nah ini buat Kakaknya nih, kan, mmm, sering ya bekerja sama dengan para mentor ya, Kakak tadi menyebutkan mentor tuh ada 2 gitu, atau bahkan bisa lebih, nah pernah gak sih di momen-momen tertentu ketik ketika mengerjakan proyek riset ya, ada perbedaan pendapat nih dari Kakaknya dengan mentor? Nah gimana sih cara menyelesaikannya?
Betul. Benar benar banget itu. Oh, eee, itu, eee, ini contohnya di mentorku yang ke-2 ya, yang secara, eee, perlakuan lebih baik. Pernah banget kayak gitu dan gak cuman terjadi sekali. Eee, biasanya beliau itu, eee, benar-benar kasih apa ya
Oke, ah. Mhm.
kasih dukungan, tapi lewat jalan yang lebih membangun nih, kayak misalkan ada, ada satu temuan hasil riset, eee, yang aku temukan dan aku, eee, masukkan ke dalam laporannya gitu ya, tapi dari atasanku ada mempertanyakan nih. Mempertanyakan tuh bukan berarti akan menjatuhkan ya, eee, tapi memvalidasi lagi apakah temuan ini benar adanya, dan gimana caranya aku membangun e argumenku secara data, eee, agar lebih kuat ya. Jadi ini bisa diterima nih temuan ini nih. Eee, ada beda pendapat kayak gitu tapi pada akhirnya, eee, beliau kasih kepercayaan ke aku, eee, setelah aku bisa meyakinkan, eee, audiens di presentasi itu, bahwa temuan ini tuh berdasarkan data yang nyata, kukasih bukti-buktinya, eee, dan gimana sih implikasinya, apa sih, eee, opportunity atau kesempatan yang bisa kita lakukan terkait temuan ini, itu aku juga dapat apresiasi ya setelah sebelumnya ada, eee, keraguan yang ternyata sifatnya itu lebih untuk mendukung, eee, gimana aku, apa ya, me menginformasikan soal temuan riset ini sih. Itu, eee, enggak cuman terjadi satu, du satu 2 kali ya, sering banget kayak gitu, eee, dan yang aku lihat dari atasanku ini tuh cenderung lebih, dia mempertanyakan, tapi sebenarnya itu memancingku untuk, eee, berkembang lebih jauh lagi ketika ada, eee, perbedaan pendapat kayak gini.
Oke. Ah iya iya. Mhm mhm. Iya. Mhm mhm. Wah iya. Mhm mhm. <clears throat> Ah iya iya. Oh oke. Mhm mhm. Ah iya. Itu berarti benar-benar bagus ya Kak dari atasan Kakak yang ke-2 ini tuh. Berarti dia itu prinsipnya itu benar-benar menggali sedalam mungkin informasi ataupun ide dari Kakaknya sendiri. Eee, yang pastinya sih entah apapun ide yang Kakak keluarkan, pasti kan otomatis itu, eee, demi kemajuan ataupun kebenaran dalam riset tersebut ya Kak. Dan itu ba bagus sih Kak dalam proses demokrasi yang ada di kantor, ataupun yang ada di karir juga, itu bagus untuk mengedepankan dari, eee, pekerjaan itu sendiri. Dan memang cara ka eee, atasan Kakak yang ke-2 ini tuh benar-benar cara yang tepat nih untuk bisa mengeluarkan potensi dari para stafnya, dari Kakak itu sendiri, yang membuat mungkin Kakak bisa e saja jadi lebih percaya diri gitu kan, untuk meriset beberapa pekerjaan tersebut, wah luar biasa sih Kak. Nah untuk untuk Kakaknya nih, eee, biasanya, eee, dalam perkataan mentor gitu kan, kan suka ada nih muncul-muncul ataupun kalimat-kalimat motivasi atau inspirasi yang membuat, eee, si staf tersebut atau buat Kakaknya itu bisa jadi inspirasi nih. Nah buat Kakaknya ada gak sih yang seperti itu?
Betul. Eee, ada sih Kak. Eee, jadi, ini dari mentorku yang ke-2 ya. Eee, sebenarnya enggak, bukan, eee, beliau bukan orang yang filosofis yang, eee, biasa, mmm, kasih kalimat, kalimat, eee, filosofis gitu ya. Tapi dari gimana cara, eee, beliau, memperlakukan kita, eee, dan gimana caranya menyelesaikan masalah gitu ya. Eee, ini lebih ke, kayak, apa ya, role model yang bisa di diambil, eee, hal baiknya ya. Jadi, ketika beliau jadi seorang pekerja, eee, selama ada masalah, eee, sebisa mungkin kalau kamu punya kesempatan, ambil masalah itu, untuk dicari, eee, solusinya gitu ya. Itu akan sangat membangun karir kamu, karena akan semakin terlatih, eee, untuk problem solving ya, menyelesaikan masalah. Itu, eee, problem solving tuh sangat membantu di luar pekerjaan, di sehari apa, eee, sehari-hari, eee, dan kalau kaitannya dengan rol pekerjaanku ada tuh, namanya, eee, design thinking. Itu tuh, sumbernya adalah dari masalah, sebenarnya. Semakin banyak masalah yang dipecahkan, eee, semakin mudah hidup kita, gitu.
Mhm. Iya, mhm mhm. Mhm. Ah, iya betul. Mhm. Ah, iya betul. Oh, iya iya. Mhm mhm.
Itu sesuatu yang kuterapkan sampai sekarang sih Kak.
Wah, itu benar-benar luar biasa sih Kak. Eee, jadi pada dasarnya, kalau misalkan atasan ataupun mentor itu sudah dijadikan role model, ya, eee, entah itu keputusan yang penting ataupun, eee, strategi yang positif, pasti, akan menjadi, eee, sebuah, eee, benar-benar landasan ya buat stafnya itu sendiri. Wah itu benar bagus sih luar biasa sih Kak sih, pengalamannya. Oke terima kasih banyak nih, udah bersedia untuk berbagi cerita.
Betul. Sama-sama ya Kak, makasih juga udah dengerin. Sam
Oke siap, selamat siang.
selamat siang, sampai jumpa.